Não não, eu sou extremamente espartano na minha rotina, eh, normal do meu dia a dia, enfim, faço jejum intermitente, faço, eh, corro e e e malho de segunda a sábado. Só que o meu problema é que eu viajo bastante, eu viajo ba esse ano até que foi menos, foi bem menos, porque eu também, assim, eu vi que ano passado eu exagerei mesmo, estava viajando 1 vez por mês. Mas o meu problema é exatamente esse, eh, quando e e e final do ano, esse ano especificamente, eh, eu vou eu vou passar aqui na Alemanha, mas todo ano, pra fugir um pouquinho do frio, eu a gente, né, a gente vai pra pra algum país menos menos frio. Ano passado, ano retrasado, foi foi na Espanha, ano passado foi em Andaluzia, retrasado Barcelona, e aí depois eu eu eu emendo a viagem para o Brasil, então são tipo 2 meses, pura perdição em termos culinários e e, assim, e bebida também, bebida, bebo bastante cerveja quando eu entro no modo férias, assim. Deu bateu bateu meio-dia, eu já eu já abro a 1ª lata e, enfim, no no Rio de Janeiro eu não vou fazer turismo, mas se eu tô em outro lugar, é um turismo com 1 latão na mão. Aí eu vou andando, vou daí eu passo, paro no supermercado e realmente é o é difícil pra pra mim me controlar no quando eu tô viajando, eu realmente, é como se fosse, assim, uma coisa, <chuckles> um sonho.
Uhum. Ai, legal. Aham. Uhum. É. Legal, uhum. Uhum, entendi. Ah, não tem como, né, tem que vir, é. De tudo, né, pra ter aquele up. Aham. Não, imagino, imagino. Hum. É muito livre. Ah, mas isso é bom. Olha, eu te aconselho, nesse caso, também definir limites, tá, limites, assim, nem que seja temporários, pra você também não ter aquele efeito rebote quando voltar, porque você sabe, né, como fazer o jejum intermitente, fazer aquele start e tudo, mas, caso você queira priorizar, às vezes, em algum tempo o a quando terminar a viagem, sabe, tipo o sono, alguma alimentação mais leve ou não beber nesses últimos dias também é interessante, né, porque aí você aproveita sem você ter que: "Ai, não viveu tudo que você já gosta de fazer." Sabe, só equilibrar direitinho, porque o legal desse roteiro aqui tem que ser flexível, né, porque você tá com seu filho. E aí, meu conselho é definir essas prioridades e fazer esse esse limite, sabe, nos últimos dias. Eu acho que vai dar super certo, porque, como você já tá acostumado, né, o seu corpo ele já espera meio que algum tipo de comportamento. Mas você dando essa limpada, essa filtrada ali nos últimos dias pra fazer o seu retorno, eu acredito que vai ser bem bom também, assim, pra dar aquela aliviada no seu corpo, sabe. Pra sua energia e foco também, na viagem não ser só ali na viagem, mas depois dela também.
Uhum. Uhum. Sim.